Ya, şu an hem bir yandan bir iş kurmaya çalışıyorum, yapmam lazım. Hem de bir yandan, böyle, yaratıcı tarafım hiç durmuyor. Sürekli, böyle, eee, yani, sanatsal projeler falan geliyor sürekli aklıma. Onlarla acayip vakit harcıyorum. Ya, bir yandan çok hoşuma gidiyor, keyif alıyorum ama iş yapmam lazım, para kazanmam lazım, ikisi arasında kaldım. O dengeyi kuramıyorum. Böyle, bu ara biraz sıkıldım, bir strese girdim. Biraz içimi döksem ve birazcık tavsiye istesem olur mu?
Hı hı. Anladım. Evet, anladım. I hı. Tabii ki de, yani, sana bu konuda yardımcı olabilirsem çok mutlu olurum. Öncelikle, bir kere, eee, bu durumda, böyle, kararsız kalman, kötü hissetmen normal. Ama şunu demek isterim ki, aslında, birçok insana göre, genel insana göre, eee, tam tersi bir duruyu durum yaşıyorsun. Yani, kimisi hem çalışmak istemiyor, b ayrıca z zamanda hiç yaratıcı hissetmiyor ve sadece yatmak istiyorken, sen aslında, eee, böyle, ikisini de yapmak istiyorsun, o, böyle, tempoyu istiyorsun, ya, hangi birini yapacağını bilemiyorsun. Bu çok güzel bir şey. Sadece, eee, yani düşündüğüm şey aslında sana gereken bir plan, eee, bir program, eee, ve her ikisini de yapmaya devam edebilirsin bu şekilde.
Evet. Nasıl? Evet. Evet. Yani, doğru söylüyorsun. Plansızım herhâlde ben ya. Şimdi, seni dinlerken onu düşündüm. Şöyle bir kendimi, günümü bir gözden geçirdim. Benim, aslında, böyle, düzenli metotlarla çalışmam gerek, yani. Be ben öyle bir işe koyulabiliyorum. Ben, böyle bir boş kaldığım zaman benim sürekli ayaklarım o masaya gidiyor, o masaya oturup, işte, ben resim yapmaya başlıyorum. Oradan bir müzik açıyorum. Arkasından bir podcast açıyorum. O beni daha da böyle bir yaratıcı hâle getiriyor müzikler falan zaten. Orada, böyle, kendi kendime oyalanıp duruyorum. Ama bu arada, kurmam gereken iş kalıyor. Para kazanmam lazım. Oraya odaklanamıyorum. Bu planı nasıl yapsam acaba? Yani, var mıdır bunun bir yöntemi? Nasıl başlayabilirim?
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. E, çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki de. Öncelikle, yani, eee, bir günde her ikisine ayırdığın vakitler e de belirleyebilirsin, yani, bir ölçebilirsin. Eee, yani, n neyi ne kadar, ımm, yapıyorsun, neye ne kadar zaman harcıyorsun, ne en çok seni yoruyor? Ya da e, şöyle bir gerçek var ki sonuçta aslında, eee, yaratıcılığın getirdiği şeylerle birlikte yaptığın, eee, yani, çıkardığın sanat eserleri, tabii ki de bu süreç sana çok güzel bir dopamin salgılatıyor ve insanlar tabii ki de dopamini çok sevdiği için de aslında sürekli dopamin salgılatacak şeylere yöneliyorlar. Yani, kimi sosyal medya bunu sağlıyor, kimi işte, senin gibi resim yapmayı seviyor, bununla sağlıyor, kimi spordan çe çok zevk alıyor. O yüzden de aslında sürekli ken oraya masana gitmekten bahsettin. Yani, masana gidip onu yapmaya başlamak, işte, bir podcast açmak, bir müzik açmak tabii ki de iş yapmaya göre, ki nereden başlayacağını da bilemiyorsan çok daha, eee, yani, tatlı gelir. Bu çok normal. Dediğim gibi eğer bir plan oluşturabilirsen, bir, eee, ayıracağın vakitleri belirleyebilsen, sana, ımm, daha iyi gelecektir, daha işine yarayacaktır. Peki, mesela, bana bir gününü bahseder misin? Nasıl geçiriyorsun?
Hı hı. Yok. Doğru. Evet. Kesinlikle. Tabii. Anlatayım. Onu birlikte bir düzenlemeye çalışalım o zaman. Ben şimdi, böyle, saat 9 itibarıyla, eee, kızımı okula bırakmış oluyorum. Eee, ondan sonra saat 4'e kadar da vaktim oluyor, yani, bu arada. Ama şunu çıkartmayalım bu plandan: Ben bi bir sabah, böyle, 1 saat falan bir parkta yürüyüşümü yapmaya devam etmek istiyorum. Yani, iş de kuruyor olsam, işte, ne yapıyorsam da bu hayatımda çünkü benim sağlığım için önemli bir şey. Dolayısıyla onu çıkartmak istemiyorum. Hatta bazen o yürüyüşlerde de çok yaratıcı fikirler geliyor. Yani, işle de ilgili sonuçta. O yürüyüş benim için önemli. Eee, bir de o yürüyüş sonrası hem yorulmuş oluyorum hem de akşamdan beri hiçbir şey yemiyor olduğum için çok acıkmış oluyorum. Mutlaka iyi bir kahvaltı etmeye ihtiyacım oluyor. Yani, bir yürü yürüyüş, bir kahvaltı, bir de, böyle, gün içinde, işte, yemek hazırlama işim var. Onun dışında ful çalışabilirim, yani.
Hı hı. Evet. E, çok güzel. E, tabii ki de, evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Yani, bir kere, eee, öncelikle söylemek isterim ki çok güne gününe çok güzel başlıyorsun. Yani, eee, erken kalkıyorsun, çocuğunu okulu bıraktıktan sonra 1 saat o temiz hava yü da yürüyüşten bahsediyorsun. Bu gerçekten güne çok güzel bir başlangıç. Bunu tabii ki de hayatından çıkarmamanı öneririm, eee, ve ardından yaptığın çok güzel, doyurucu, sağlıklı bir kahvaltı. Eminim ki sana gün içinde, eee, çok iyi geliyordur, seni besliyordur, enerji de veriyordur. Gerçekten sabahki rutinin çok güzel. Aslında senin sıkıntın, eee, bunlar bittikten sonra başlıyor. Yani, o kalan vaktinde yemek yapmayı da çıkaralım. O vaktini nasıl değerlendireceğini bilemiyorsun. Belki yine akşam belli saatten sonra çocuğun geliyordur eve, eşin geliyordur, eee, varsa, eee, onlarla belki vakit geçiriyorsundur, yine belki vakit bulamayabilirsin ama, eee, dediğim gibi, yani, o süreye kadar, eee, nasıl değerlendireceğin aslında çok önemli. Peki, sence bu süreç içerisinde en verimli olduğun süre hangisi?
Tabii. Bence de. Öyle. Doğru. Evet. Ya, galiba, eee, şimdi senle dinlerken de, böyle, bir ben de, hani, günümü düşündüm. Eee, o spordan geldiğimde, kendime de o kahvaltıyı hazırladığımda onu da bitirince güzelce onu, böyle, bulaşıkları falan da kaldırırım. Çünkü çok derli toplu biriyim. Hiç, böyle, dağınık istemem. O dağınık orada durduğu sürece ben zaten hiçbir şeye odaklanamam. İşte, böyle bir, kabataslak bir yatakları toplama, bir evi havalandırma. Öyle, çok da, hani, t temizlik değil ama hızlı bir şey. Onu da yaptıktan sonra bence en verimli zamanım başlıyor. Spor bitti, oksijeni aldık, işte, yemeği yedik, eee, vücuda yakıt sağladık, e, bir de evi topladık. Tamam, artık biş işim yok. Orada oturup benim bu, işte, eee, satışlar üzerinde birazcık çalışmaya, ne bileyim, eee, pazarlamayla ilgili bazı bilgiler edinmeye, bir yandan da dilimi geliştirip, hani, bulunduğum ülkede ticaret yapmak istediğim için ona zaman ayırmaya vaktim kalıyor. En verimli zamanım o, bence.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Evet, bir kere bu verimli zamanını belirleyebilmek de güzel bir adımdı ve şunu bu şu an bunu başarmış oldun. Eee, şimdi bu noktada, eee, iş yapmak, yani, bir şey çalışmak, bir şey öğrenmeye çalışmak, eee, hobiye göre, bir aktiviteye göre biraz daha odak ya da belki çaba, eee, biraz daha belki de enerji gerektiren bir şey olduğu için bu süreyi, eee, işle geçirmeni sana önerebilirim. Çünkü zaten sen ne kadar yorgun olsan da canın sıkkın olsan da o masana gidip o aktiviteyi yapacaksındır. Yani, seni aslında tabii çünkü yapacağın için yapt biliyorsun ki, eee, daha güzel hissedeceksin, daha iyi hissedeceksin. O yüzden de bu en verimli olduğun vakti işe ayırmanı öneririm. Yani, orada, işte, 2-3 saat belki ayırabilirsen, eee, ondan sonra belki hatta işini tamamladığın için, o görevlerini bitirdiğin için o yaratıcılığın belki artar. Çünkü daha iyi hissedeceksin. O çünkü sorumluluk bilinci, "Evet, ben bunu tamamladım. Şimdi çok rahat bir şekilde buna odaklanabilirim. İstediğimi dinleyebilirim. Ben bunu hak ettim." Eee, belki hatta daha da yaratıcı olmaya n başlayacaksın. Ne düşünüyorsun?
Evet. Doğru. Tabii. Ne güzel. Ya, ne kadar iyi olur öyle bir şey olsa, bunu bilmiyordum, yani. Bense, böyle, işte, eee, sıkıldığım anda hemen kaçıyorum, falan, ama aslında onu tamamlayıp o yaratıcı tarafımı da daha da geliştirebileceksem, eee, bunu denemeyi gerçekten çok isterim. Şu şey bile bana ne kadar iyi oldu, şimdi, kesin artık, eee, şunu görebildim yani, i dışarıdan baktığım zaman benim günümün a en verimli saati belli zaten. Yani, bunu kendim de biliyordum ama sen söyledikten sonra, eee, fark ettim aslında, yani, böyle yapmam gerektiğini. Demek ki benim bir işle ilgili çalışma saatim var. Oraya aslında 2 saat bile ayırsam günde belli ki bir adım atmış olacağım, yani, oraya bir tuğla koymuş olacağım. Çünkü o tuğlalardan oluşacak sonuçta o iş. Ben belirledim şu an kafamda. Bir kere onu söyleyebilirim, yani. Tamam, kahvaltımı da ettim. Biraz evi topladım. Oraya 2 saat işimi koydum. Sonra o işten aldığım keyifle, bir şey yapmış olmanın verdiği keyifle hemen oturacağım. Kendi o yapmak istediğim, işte, o sanatsal aktiviteleriyle birazcık vakit geçireceğim. Hatta sonra da tamam, yemek yapacağım, alacağım kızımı, geleceğim, sonra gene vaktim kalıyor. Orada da belki birazcık devam edebilirim. Ne dersin?
Hı hı. Evet. Tabii ki de. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Çok doğru. Hı hı. Evet. Evet. Hıh. Evet. Çok güzel. Tabii ki de, yani, ben sana şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki gerçekten, aslında, ç eee, çok motivesin, yani, çok isteklisin, aslında. Her şeyi yapmak istiyorsun. Sadece, eee, biraz zaman yönetiminde problemin var, eee, ki bunu da bence artık çözdün. Çünkü ne en çok hangi saatlerde verimli olduğunu artık biliyorsun. Neye ne kadar vakit harcadığını da biliyorsun. Geri kalan vakitlerini nasıl değerlendireceğin çok önemli. Eee, yani, burada da dediğim gibi önceliklerini belirleyerek, zaman enerji yönetimi yaparak ve bir plan oluşturursan, e, bu plan zaten kısa bir dönem içinde senin rutinin hâline gelecek. Yani, aslında, ikisi arasında, iş ve yaratıcılık, hobi arasında kalmayacaksın bile. Yani, onlar artık bir rutine dönüştüğü için sırayla hepsini yapacaksın. Eee, zaten ge anladığım kadarıyla gerçekten hem düzenli, tertipli hem sağlığına dikkat eden, beslenmesine dikkat eden den bir insansın. Eee, bu sebeple de genel olarak enerjinin iyi olduğunu düşünüyorum. Motivasyonun yüksek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi, küçük zaman yönetimleriyle, önceliklendirmelerle gününü planlayarak, eee, uzun vadede, eee, çok, çok daha iyi şeyler başarabileceğini ben düşünüyorum.
Doğru. Öyle, öyle. Haklısın. Evet, eee, yani, saat konusunda şu anda kafamda netleşti. Şimdi de bu işle ilgili, böyle, hani, "O planı acaba nasıl hayata geçirebilirim? Yani, en doğru planlama nasıl olabilir? Nereden başlamalıyım?" Belki biraz bunlara kafa yorabilirim. Bunlarla ilgili bir önerin var mı? Yani, bir işe, eee, bir iş kurarken nereden başlanır? Bu bilgilere nereden, eee, ulaşabilirim, yani?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, öncelikle yapmak istediğin işi biliyor musun? Yani, ne yapacaksın? Onu belirlediysen, eee, ondan sonra market araştırması yapabilirsin. "Ben bu ürünü burada satabilir miyim? Burada kazanabilir miyim?" Market araştırması yaptıktan sonra rakiplerini inceleyebilirsin. "Benim rakiplerim ne kadar güçlü?" Eee, daha sonrasında, mesela, onlarla fiyat karşılaştırması yapabilirsin. Yeni bir, eee, girişken olduğun için, girişimci olduğun için belki fiyat değerlendirmesi yapman gerekiyor. Mesela, işte, iade oranlarını incelemen gerekebilir ya da stok yönetimi yapman gerekebilir. Eee, yani, öncelikle bunun için de çok güzel eğitimler var. Sana uy ücretsiz de eğitimler. Kesinlikle bir destek almanı öneririm sana.
Evet. Tamam. Hımm, ilginç. Tabii. Tamam. Evet. Ya, çok güzel başlıklar söyledin zaten. En azından bunları takip edip bunların eğitimlerini alırım. Saati zaten belirledik. İşte, başlıklar da belirli oldu. İşim kolaylaştı. Çok iyi geldi bu konuşma bana. Çok teşekkür ediyorum, gerçekten.
Kesinlikle. Hı hı. Ne demek, rica ederim. Ben de çok sevindim senin adına, görüşmek üzere.
Hoşça kal.